Oo, 'yon. Tapos siyempre wala di oo, talagang wala silang alam. Ang alam nila magde-deliver lang sila, nirentahan nga lang yung serbisyo niya, parang siya lang yung nag-drive. Kahit yung mga pahinante 'ata wal hindi din nila alam na smuggled pala yun. So, ang alam din nila
Wala. Mm. Mm, naku. Mm. Ginawa silang ano, ginawa silang scapegoat, parang gano'n. Ginamit na nakakalungkot naman 'yan. Sana makalabas na kasis kasi kung tutuusin hindi naman nila kasalanan yun, eh.
Accessories lang, parang ganon. Oo, kaya ko. Oo. Correct, 'di ba? Hind totoo talaga, oo. Pero ikaw ba, paano paano nakakaapekto sa pang-araw-araw ng buhay natin ang pagtaas ng presyo?
Nadamay lang sila. Hmm. Ganun.